Cũng đúng. Nhưng mà, ừm, không biết rằng là hiện tại bạn đang có trong tất cả các cái phần việc mà bạn đang khởi nghiệp á, thì thì đâu khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi nhất? Ờ, nó về vận hành, về con người nè, hay là về cái việc mà về tài chính mà bạn đã nói lúc nãy, hay là bạn đang cảm thấy cô đơn trên cái hành trình của mình, cứ sáng quần quật rồi tối quần quật, không có ai chia sẻ những cái áp lực đó?
Ừm, hiểu. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu, ờ
Ờ, hoặc là cái về cái tìm kiếm khách hàng của bạn thì bạn đang áp lực nhất, bạn đang thấy mệt mỏi nhất về cái vấn đề gì?